Iıı, yani, e, bu gittiğim pazarda zaten, ııı, 4-5 tane tezgah var. Onun dışında kasabım var. Bir de ya, bu böyle kapalı bir pazar gibi düşün; yani bir çeşit, hani, eee, kapalı bir, eee, günlük pazar mı denir. Her gün açılan, sabahtan öğlene kadar açık olan; burada pazarlar böyledir. Mercatino deniyor bunlara. Iıı, evet, eee dolayısıyla şey, bütün tezgahları tanıyorum, bütün tezgahlar beni tanıyor çünkü ben Türkiyeliyim ve İstanbulluyum ve falan filan, Hani onlar için birazcık böyle; burada, çok benim yaşadığım yerde çok fazla yabancı yaşamıyor. Dolayısıyla çok hani ayrıksı kalıyorum. Kasabım tanıyor, eee, hemen kasabın yanında bir tane şarküteri var; işte peynir, işte fırın, ekmek falan filan aldığım, ııı, salam falan o da tanıyor beni. Dolayısıyla ben sabah yürüyüşümden dönerken, böyle kan ter içinde, eee, elimde bir torba; işte o tezgahtan 2 yumurta, bu tezgahtan 2 şey, eee, domates; a, işte yeşillikler, şu bu, eee; ondan sonra kasaptan işte, ııı, bir parça kıyma hemen yanından; ııı, şeyden de, şarküteriden de biraz peynir, biraz işte şey... Bunları toplayıp, ondan sonra hemen eve gitmiyorum. Nereye gidiyorum? Hemen bir bara giriyorum ve bir tane kahvemi içiyorum.
Hı hı. He. Hı hı. Hıı. A, aslında çok güzelmiş ya. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hıı. A, ne güzel. Hıı, hı hı. Evet. Hı hı. Oh, ne güzel. <laughs> Hıı. Oh, şahane. <laughs> Hıı. A, peki bir şey sormak istiyorum. Yani, bu, emm, yürüyüşten dönerkenki bu alışverişte bir yaz rutini diyebilir miyiz, yoksa kışın da devam ediyor mu? Bu, sosyalleşme rutini gibi de geldi çünkü sen anlatınca ve çok hoş, a, çok güzel. Eee, peki sonra, hımm, mis gibi bir İtalyan kahvesi.
Hımm. Hı hı. Evet, evet benim için bir parça öyle. Evet, evet, doğru. İii, eee, önce kahvemi; daha bitmedi yaz rutini. Önce kahvemi içiyorum, ondan sonra bardaki baristayla 2 dk. muhabbet. A, bugün kaç kilometre, i işte şu kadar, ay geç kaldım bu sabah, ay bilmem ne, pazardan ne aldın... 2 dk. da onlarla sohbet ve eve dönüş. Şimdi, evet, dediğin gibi yaz böyle ama kışı da anlatayım mı?
Hı hı. Hı hı. Oh! <laughs> <chuckles> Hı hı. A, çok güzel. Hı hı. Lütfen, çok merak ettim çünkü. <chuckles>
Hımm, eee, kışın da 2'nci bir rutin o da, ııı, artık spor salonu, ııı, ve yüzme havuzu.
Hımm, soğuk mu peki kışın, İtalya'da?

Evet, bence biraz öyle bir etkisi var güneş ışığı ile alakalı bir şey. Sanki yazın vücut, "Madem güneş bu kadar erken çıkıyor bari ondan faydalanayım mı?" diyor. <laughs> Evet. Evet. Biraz belki öyle. Onun için kışın onun yerine, eee, yüzme havuzu içeren bir spor salonu Onu da günlere bölüyorum; 1 gün yüzme havuzu, eee, serbest yüzüş, eee, 1 gün, eee, şey, pilates ondan sonra Evet, eee, şey pilates, işte, reformer deniyor bu aletli pilates, ondan sonra 1 gün, eee, gene havuzda su sporları yani, ımm, hydro bisiklet deniyor, işte, aqua, eee. Evet, evet. He her gün ortalama 4 ya da 5 gün hafta içi, eee, spor salonuna sabah gidiyorum. Eee, o kadar erken değil, 6-7'ler artık yok hayatımızda. O biraz o gün yakaladığım dersin saatine göre kimi zaman 10.00'da 11.00'de oluyor ama he hep sabahları yapıyorum. En geç girdiğim dersin saati 11.00'dir. Eee
Hı hı. Hadi sen de uyan. <chuckles> Güneş Hadi sen de uyan. <chuckles> Hı hı. Hıı. Ha, anladım. A! Şahane. He he. Hımm. Veya aktifsin sen anladığım kadarıyla. Hı hı. Evet. Kaç gibi? Saat kaç gibi? Hıı. Hıı. Katı kuralların var mı peki? Hani özellikle kış geldiğinde yaza kıyasla biraz daha geç uyandığın için belki. Eee, anladığım kadarıyla, hani, bu yaz kış rutininden ziyade kulağa böyle şey gibi de geliyor sanki, eee, spor rutinin yani çok aktif, emm, anlıyorum yaşamını. Doğru mu?
Hıh. Hı hı. Hıı. Eee, biraz burada itiraf edeceğim, eee, mecburiyetten. <laughs> Yani hani, e, bir yaşa geldikten sonra, eee, artık bazı şeylerin yerini ba başka şeyler alıyor yani eskiden, hani, başka türlü, ü bir hayat ritmim varken, eee, o kadar özenli değildim, eee, spor yapmak ya da bedenimle ilişkiye. Eee, şimdi başka şeyler değişti, belki bedenimle ilişkim, zihnimle ilişkim Değil mi? Eee, biraz o yüzden tabii ki hep spor her zaman vardı hayatımda. Yani hayatım boyunca hep ya bir spor salonuna gittim ya evde spor yaptım. Her zaman vardı, eee, ama öyle, hani, şey Hı hı, evet.
Hıı. Tamam, peki. <chuckles> Hı hı. Anladım, peki. Hı hı. Hı hı. Anladım. Belki de, belki de. Hıı. Hı hı. Ne güzel, ne güzel. Önemli olan nasıl hissettirdiği ama, değil mi? Yani rutinlerimiz değişebilir yani rutinler değişebilir ama önemli olan sanki nasıl hissettirdiği.
Evet. Hı hı. Kesinlikle.
Peki, sonra nasıl gidiyor? Yani spor rutinin dışında gün nasıl devam ediyor senin için?